À, là nói chung là mình, ờ, dù cho mọi hoàn cảnh thì mình cũng phải là cố gắng để mình trở nên chỉn chu, cho dù là cái bộ trang phục đó nó nó đơn giản nhưng mà nó cũng thể hiện là mình là một người rất là tinh tế nè, và cũng như là mình coi trọng người khác, đúng hông? Nhưng mà, ờ, theo như bạn nói thì, ờ, bạn cũng là một người rất là, ừ, khá là coi trọng cái việc ăn bận của mình đó, thì nếu có ai đó nói với bạn á là "Ờ, ăn mặc đẹp á thì chỉ là phù phiếm thôi" á thì lúc đó nha, bạn sẽ trả lời họ như thế nào ha?
Đúng rồi. Đúng rồi đó. Ừm. Ừm. Ừm, nếu mà một người nói mình ăn mặc đẹp chỉ là phù phiếm thôi á, thì á chắc là mình sẽ hông phản bác gì đâu, tại vì hiện tại á mình sẽ coi trọng tất cả ý kiến của mọi người luôn. Nhưng mà mình có thể là mình sẽ đáp lại nhẹ nhàng thôi là, ờ, kh
Ừm, là không phản bác ha. Ừm. Và bạn đáp sao ha?
không có mình không có nên đánh giá người khác chỉ vì cái vẻ bề ngoài, ờ, khi mà nhìn thấy người ăn mặc quá đẹp mình lại vội đánh giá là người ta đua đòi người ta ăn chơi mà chạy theo mốt.
Ừm. Đúng rồi đó, đồng ý luôn.
Mình nên có dành thời gian mình cảm nhận con người đó, mình dành thời gian mình tiếp xúc á, thì mình mới biết như thế nào mà mình mình mới có thể đánh giá người khác được.